No, effettivamente ora che mi ci fai riflettere io il fine settimana dormo beatamente, ehm, forse proprio perché intanto ovviamente sono 2 giorni, ehm, dove comunque mi rilasso sicuramente di più e non ho il pensiero di dire: "Okay domani alle 6 e mezza suona la sveglia". Quindi non mi agito effettivamente durante la notte. Magari può capitare che mi sveglio così, accendo
Eh. No. Mh-mh. Mh. Non ti forzi neanche di dormire, se vogliamo, perché ecco.
Mhmm, no, esa cioè, mhmm, magari guardo un attimino l'orario, vedo che sono le 3, ma mi riaddormento perché sono rilassata al pensiero che tanto posso riposare, quindi effettivamente mi stai facendo riflettere molto.
Mh. Tu sei fortemente sì, tu sei fortemente influenzata dalla routine, e questo è il motivo per cui tu dal lunedì al venerdì hai di questi episodi, ehm, e ti manca anche una una routine rilassante. Quindi intanto ti consiglio veramente di buttare un occhio giusto così anche in maniera superficiale a cosa mangi la sera. Uhm, non ti forzare a dormire, anche se tu non avverti sonno, non obbligarti a chiudere gli occhi e dormire, né, ehm, prendere cose che in qualche modo possano o stimolare, ehm, la veglia o, uhm, mhmm, illuderti di provocare il sonno perché non servono a niente, ma anzi prima di andare a dormire prova un attimino a rilassarti. Magari ti metti una bella candena candela profumata, delle luci soffuse, della musica di sottofondo, perché tutto questo aiuta i sensi un attimino a rilassarsi, prova intanto.
Mh-mh. Chiaro. Mh-mh. Va bene, quindi intanto proverò sicuramente a stilare un menù di, ehm, cene un po' più digeribili, non che di base noi mangiamo cose complicate, però sicuramente, ehm, porre attenzione, mh sì, sì, ma anche il fatto stesso di cenare tardi sai, la digestione di per sé avviene mhmm, cenando alle 9, avviene nel complesso dopo 1 ora, quindi noi sostanzialmente iniziamo a digerire di base alle 10 e se effettivamente, io poi mi vado a coricare alle 11 e mezza in realtà la digestione non si è neanche conclusa. Quindi probabilmente, mi hai fatto riflettere sul fatto che anche la digestione, che comunque è un processo lento, complesso e duraturo, ehm, io sostanzialmente lo vado a processare mentre di base poi sono distesa e questa cosa effettivamente non non mi aiuta.
Mh-mh. Ah, ma sai, ma a volte sono quelle cose magari a neanche ci fai cas Eh! Mh, mh, mh. Eh, infatti.